Bah oui, parce que quand même, heu, les enfants ils ont toujours envie de communiquer tu vois, avec leur maman. <laughs> Mais c'est parce qu'en fait, j'avais croisé, hem, une femme canadienne qui avait une petite, tu vois dans une, heu, une crèche ici et qui me disait que c'était ça la situation. Qu'elle, elle parlait en français à sa fille mais, que vu qu'elle parlait en danois avec le papa, bah sa fille lui répondait toujours en danois et ça ça m'avait fait flipper en fait. Je m'étais dit: «Non mais moi, je veux que mes enfants parlent français» et heu, du coup j'ai pas appris le danois donc ça c'était, heu, voilà au départ. Et en plus, tu sais au Danemark, tout le monde parle anglais en fait, donc c'était aussi un peu la facilité pour moi de voilà je pouvais quand même communiquer.
Ah d'accord. Mmh. Mouais. Ouais. Heu, bah si mmh. La Ah ouais. Si tu parles anglais. <chuckles> Si tu parles pas anglais, tu dis: «Bon bah, je vais apprendre le danois tant qu'à faire» mais si tu parles anglais, oui.
Mmh. Bah, oui, oui, oui tout à fait. Ouais, ouais, ouais, je pense que si ça aurait été comme ça, heu, oui j'aurais appris le danois à ce moment-là et heu, je pense que pour moi oui de d'avoir plusieurs cultures dans une même famille, donc il y a déjà la langue, mais il y a aussi finalement, heu, bah ce que tu fais à manger en fait. Donc heu, ma culture française, heu, elle est passée aussi beaucoup par, heu, les plats que j'ai préparés, heu, les gâteaux, parce que moi j'adore faire les gâteaux et heu, du coup, bah je pense que, voilà, c'est comme ça qu'il y avait un petit peu de de la culture française, heu, à la maison. Hem
Mmh. Ouais. N ouais. Et et et les Danois ils font ils font pas de gâteau, les Danois?
Écoute i je je veux pas trop critiquer, mais c'est vrai qu'en pâtisserie, heu, c'est quand même pas ça, quoi, hein. C'est <laughs> il y a en fait, il y a très peu de choix, tu vois dans des pâtisseries, heu, danoises. Déjà, il y a comparé à des pâtisseries françaises, tu dis p il y au moins 10 fois moins de choix en fait, en termes de gâteaux. Heu, ils sont ils sont pas mal en viennoiserie, ça c'est vrai.
Ouais, tu peux, vas-y. Ah ouais? Mmh. Ah ouais? Ouais, c'est parce qu'il y a l'Allemagne qui est pas loin? Peut-être qu'ils sont un peu influencés par l'Allemagne aussi?
Ouais, heu et ils mettent beaucoup de cannelle dans leurs, heu, gâteaux et leurs viennoiseries. Mmh.
Ah j'allais le dire ouais. Oui comme les Allemands quoi. <laughs> Q ils mettent de la cannelle partout.
C'est ça. Dire ils ont un truc avec la cannelle, heu, finalement j'ai appris à aimer. C'est vrai qu'au départ moi je n'étais pas très cannelle, mais, heu, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais et du coup, heu, c'est vrai que, voilà, donc la culture, tu vois quand tu habites dans le pays, heu, donc forcément, là, heu, ils sont, heu, imprégnés de toute façon et puis par le côté familial de leur papa, de leur grand-mère danoise et après moi, c'était plus quand même, heu, comment dire, heu, il fallait que je fasse un peu plus d'efforts, tu vois? Pour essayer de de compenser et d'essayer que ça soit à peu près équilibré. Heu, je leur ai lu beaucoup de de livres aussi quand ils étaient petits, en français. J'achetais toujours plein, plein de de bouquins quand j'allais en France et heu et après par la suite, heu, je les ai mis à l'école française.
Ouais. Bah oui. Ouais. Mmh mh.